Hindi naman, nasa field naman din so nasa office din 'yon kumbaga ano siya eh, ah, boss siya, so nasa GC Hindi naman siya direct PM talaga, direct message, nasa GC siya so hindi lang naman ako 'yong kumbaga, ah, binibigyan niya ng deadline so, pangkalahatan siya, so 'yon.
Mhm. Mhm. Oh, so mm, so as much as possible, kung gusto mong makatulog ng maayos, kung gusto mong maging soundly 'yung sleep mo, avoid opening ano, GC's 'di ba kung 'yun 'yung nakakapagpa-stress sayo, 'yun 'yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog at nag-iisip ka, eh, mas mabuting huwag mo nalang munang buksan. Ipasabukas mo nalang 'yung pag open, nung mga GC na 'yun 'di ba? Kasi mas mahirap pag wala kang tulog, mas hindi ka rin makakapag function. Kahit pa sabihin natin na tapos mo nga nung gabing 'yun, 'yung kailangan ipagawa ng boss mo hindi ka naman nakatulog, kinabukasan sabaw ka rin sa trabaho, 'di ba?
Mhm. Mm. Hmm. Mhm, mm. Oo nga, eh. Alam mo, ah, na-try ko na rin 'yan 'yung 'yung 'yung binanggit mong kanina na talagang, ah, nung medyo late na 'no hindi naman super late, pero pinilit ko siyang tapusin sana para kinabukasan maipasa ko na or ibang ibang trabaho naman 'yung trabahuin ko ng kinabukasan. Natapos ko siya pero super late na as in siguro ang tulog ko 1 or 2 hours lang. So tama talaga sobrang sakit ng ulo ko, ah, talagang hindi ako maka-concretrate concentrate ng maayos 'no. Dumating sa point na medyo 'yung mood ko hindi ko na makontrol din, ah, kumbaga masungit mm, oo, totoo 'no at sabi ko, ah, "Puwede siguro," sabi kong ganon na, "Babasahin ko lang, ka ah, poproblemahin ko muna," kumbaga ganon hindi ko siya gagawin agad. Bale ganun 'yung nangyari ng mga susunod na, nag nag, ah, announce na naman siya hindi ko siya ginawa, pero naantala pa rin 'yung tulog ko oo 'yun nga eh, naantala 'yung tulog ko.
Mhm. Mhm. Mm, tapos irritable ka na nun, mm. Pero mm. Mm, hmm. Pero nabasa mo kasi. Mm. Oo, ang mag maigi diyan huwag mo nalang buksan, 'di ba ipasabukas mo nalang. 'Yung trabaho, na 'yan, eh, gawin mo sa work hours. Kasi 'yung trabaho naman hindi naman iyan nauubos, eh. Hindi magandang thinking 'yung, "Gagawin ko 'to, para bukas iba na 'yung trabaho, na gagawin ko." Kasi bukas at bukas may mga trabaho talaga na ibibigay sayo, pero 'yung pahinga kailangan mong i-cherish yan, kasi, 'yan lang naman 'yung merong time mo na magpapahinga ka, 'di ba? At kailangan mo ipahinga 'yung katawan mo, kasi kahit gusto mong gawin 'yung trabaho na pinapagawa sayo, kung yung katawan mo na 'yung bumigay sabi mo nga na nagkaroon na ng moment na nagkasakit ka na, eh, hindi mo rin magagawa 'yun dahil nagkasakit ka na. So i-value din natin 'yung pagpapahinga.
Mhm. Mm. O nga, eh.